Tsaka gusto ko po yung idea ng mga tao ngayon, yung sa mga ecopark na hindi po nila sinisira gaano, tsaka mas tinatayuan pa po nila ng mga puno. Opo. Tsaka dun po may mga hayop pa rin po dun na dun naninirahan, tsaka may makikita ka pa po dun ng mga bulaklak, 'di ba po, parang nakakatuwa kasi sobrang fresh sa mata natin yung mga bulaklak, kasi, di ba, yung mga kulay opo.
Mm. Mga puno. Mm, tama. Mm, kaya nga. Oo, ang ganda nga naka yung, 'di ba, yung pupunta kang ano, stress pero uuwi kang hindi na stress. <laughs>
Mm, mm. Opo, kasi may makikita ka pala na, ay may mga ano pa rin pala dito sa lugar natin, na hindi pa ganon ka ano na hindi nalang puro bahay, puro building. Kasi, di ba, parang kapag puro building, ano na siya tignan, ang boring gan'yan tapos ano pa dag
Kaya nga. Mm. Mm. Mm. Tapos yung mga siyempre kapag building nalang siyempre ikaw na mga puro ka nalang sa mall na pumupunta mga gan'yan, 'di ba?
Mm. Mm. Mm, ayan, opo, overuse na rin tsaka yung prino produce talaga nilang polusyon, eh, ang laki talagang epekto sa mga usok sa ingay, sa tubig, sa kalat, mm, kaya talagang mas dapat po mm.
Mm. Kaya nga eh. Mm. Tapos pon Mm. Sa kalat, tapos sa mga hangin mismo.
Oo, kaya dapat mas i embrace pa rin nila yung natural na ano, ng yung mga kalikasan natin, kaysa pagtayuan ng kung ano-anong gusali. Kasi yung mga gusali meron naman na yan dito sa Manila, sa ibang mga city, 'wag na nilang anuhin sa mga probinsya. Da dapat kung dun sa probinsya, mas i improve nalang nila yung kalikasan mismo kasi talagang, 'di ba, ang uwi ng mga turista dun din sa probinsya. Kaya talagang mm.
Kaya nga. Kaya nga. Tama. Mm. Mm. Kaya nga. Mm. Pero mostly kasi sa mga probinsya na din ngayon, ang dami na ding mga pinapatayong mga gusali, siguro dahil wala ng mga ano, 'di ba, sa mga siyudad kasi punuhan na din mga ganyan, mm.
Mm. Opo Mm. Opo, mm. Naging civilize na rin yung ibang probinsya na makikita mo rin bina binabaha na rin sila.
Mm, kaya Mm, 'di ba ganon, binabaha na din pati yung mga probinsya na dati hindi naman. So, 'yun yung mga malalaking epekto 'no ng pagputol ng mga puno.
Ya Opo. Opo, opo. Kaya talagang sobrang nakakalungkot na nakakalbo na yung kagubatan natin tsaka yung mga kabundukan na. Mm.
Mm. Mm, tsaka minsan kahit sabihin mo na nasa probinsya ka pero ramdam mo na din yung init.
Opo. Opo totoo yan, na nung umuwi rin kami ng probinsya, parang nagkonti na yung puno tsaka grabe na rin yung init talaga, na hindi siya yung tulad nun dati. Ayun, sobrang sobrang natuwa naman na sa pag-uusap natin kasi marami pa ring mga tao na aware sa mga gantong isyu. Mm, ayan.
Mm. Kaya nga. Mm, tama. Kaya nga po, nag enjoy din ako sa pag-uusap natin, maraming salamat.
Paalam.